А подскажи, вот какая песня мгновенно поднимает тебе настроение?
Эм, таких песен у меня много, а, но, эм, 1, что приходит мне в голову это, как ни странно, песня грустная. Э, и называется она "The Show must go on". Это песня группы Queen.
Мгм. Интересно. Ага.
Э, казалось бы странным, что она поднимает настроение.
Ну? Текст-то всё-таки наверное позитивный скорее, да?
Э, с, э А, и я бы так не сказал, но тут, э, с мое настроение связано с моей психофизикой. Я очень, э, люблю талантливую хорошую музыку и эмоционально наполненную, поэтому, э, вот эта песня, когда я ее слышу, я ей настолько сопереживаю, что она как-то мне приносит и настроение, и какую-то, и какое-то очищение, э
Мгм. Но она очень эмоциональная, действительно, да. Там много энергии, много
Да, там очень много энергии, там прекрасные исполнения, э, и, э, вот это вот сочетание <clears throat> мелодии и текста, и вот этой подачи, э, настолько меня пробивает, э, что после, э, прослушивания этой песни, э, мне кажется, что я бы слушал ее еще, еще и еще.
заряд. Да такой. Мгм. А кроме самой самого факта, э, ну вот наполнения песни, может быть что-то связано с этой песней, что как-то, м, э, о отсылки какие-то, может быть, в прошлое, какие-то события?
Ну, э, дело в том, что эта, эм, песня про то, что, э, как бы тяжело ни было, жизнь продолжается.
Да.
И надо, э, просто превозмочь, э, усталость и, э, плохое настроение, потому что жизнь продолжается, и шоу должно продолжаться. Вот. <chuckles>
И шоу должно продолжаться. Да-да-да. <chuckles> И, ну получается каких-то конкретных воспоминаний, что, допустим, услышал впервые эту песню, и это был какой-то момент, когда ты там куда-то ехал. А вот, кстати, как ты чаще, где ты чаще её слушаешь? По дороге куда-то, или наоборот, когда вот под настроение дома включаешь, или, м, как у тебя это происходит?
Мгм. Ну, во-первых, ее крутят очень часто, э, в по радио, по телевизору, э, поэтому особенно так, э, она просто попадается время от времени сама, э, на слух. А вообще, э, я, м, э, люблю музыку, и, э, ну люблю музыку не в очень так се Я сь выбираю конкретные треки, конкретные песни, и потом составляю из них, э, какие-то плейлисты, как говорят сейчас. А, да, а в то время, когда эта песня вышла, это был 1990 год, 91, наверное. Э, тогда еще не было всех этих стримингов, э, этих платформ, и я всё записывал на аудиокассету. И у меня есть целая подборка, прям вот весь Queen, ве вся, э, лучшие песни, но на, м, б по моему мнению. И конечно эта песня там тоже есть. И по этому
Так. Мгм. Подборочка какая, да? Так. Ага. И до сих пор еще сокра сохранились кассеты вот эти?
Да, да и, э, э, с кассетный магнитофон у меня есть старый, э, он хоть и хороший, но уже это, э, музейный экспонат, можно сказать. И очень много кассет у меня осталось, э, с того времени.
И как там звук? Мгм. Но ведь в но ведь вот эта, м, физическая кассета, она же тоже такой ностальгический момент, момент настроения, да, он наверное возвращает куда-то в те времена, в 90, когда там ты записывал эти кассеты, составлял сборники, и вот, э, есть такое да.
Конечно, конечно. Да, это есть такой, потому что это был стиль жизни. Это сейчас всё легко и просто, э, зашел в интернет, э, на "Ютуб", на "Спотифай" и нашел всё, что тебе, э, нравилось, или нравится, или что-то новое, а раньше всё надо было прямо выискивать, где-то находить, э, где-то доставать, а, и это целый был мир, это был, э, стиль жизни у меня такой. Я, э, вообще, м, филофонист, это человек, который коллекционирует пластинки и м и музыку.
Мгм. Ага. А, то есть у тебя целая коллекция, да?
Да, и, э, как как э в то время как раз это был, можно сказать, единственный источник, э, когда можно было вот эту музыку, э, где-то найти. Э, у нас были там встречи, э, ф м по интересам, скажем так, да. Э. Клуб филофонистов. И мы обменивались плас Да, так и назывался, да. И и собирались люди там раз в месяц в каком-то ДК, а, сп приво привозили все свои пластинки, какие у них были, и вот ходили это как блошиный рынок, только вот с, э, <chuckles> с пластинками.
Так. А, то есть он так и назывался? Ничего себе! Ага. Да, то есть, э, тогда ещё в ходу были пластинки, это ещё было время, когда они они всё ещё выпускались, но начинались кассеты или как? На тот момент как это было? Ага.
Да. Ну, это было параллельно, а потому что, э, эд были уже CD, э, CD, но они, э, во-первых, CD-проигрыватели стоили дорого и, м, э, всё-таки это только было начало этой эпохи эпохи, э, компакт-дисков. Поэтому пластинки, э, были, в общем-то, основным, э, таким источником музыки и кассеты пото потому что, потому что как раз это было золотое время, когда можно было пластинку просто, э, взять на 1 день у кого-то попросить и переписать её на кассету. Э, и собственно это, во-первых, это, э, жутко интересно, во-вторых, это действительно увлекало, ну, э э, и это пр много времени на это приходилось тратить. То есть, э, повторюсь, что это был такой действительно уд удивительный образ жизни, когда что-то надо преодолевать, чтобы чего-то достичь.
Мгм. Так. Ага, а в то время были ли у тебя, ну скажем так, оригинальные записи, а, то того же ку Queen? Ка то есть была ли у тебя пластинка прям вот, которую ты купил с Queen, или кассета, которая вот студийно, скажем так, записанная, в смысле, м, первично записана, а не переписанная несколько раз там с других, э, носителей?
Да, у меня были все пластинки, э, о, именно благодаря, э, вот этому клубу филофонистов мы обменивались пластинками, то есть мы приходили и вот, э, люди ходят, подходят к друг другу и спрашивают: "Что у тебя есть?" И он показывает список, а я показываю свой список. И он говорит: "Вот меня интересует вот это и вот это." А говорю: "Меня вот это и вот это." И мы просто их меняли и
Мгм. Ага. А, то есть кто-то где-то покупал эту пластинку, да, но потом е она ему может быть там надоедала или хотело хотелось что-то другое, он просто менял её на другую.
Совершенно верно, ведь тогда пластинки, э, привезенные из-за границы, они о стоили очень дорого, и п позволить иметь себе, э, пластинку, э, скажем так, навечно- это было просто не практично, потому что она стоила очень дорого, а, и, м, а, проще было просто её, э, взять и н к у кого-то, переписать и слушать эту музыку, а пластинку дальше пустить в оборот, чтобы она, э, там через неделю её можно было поменять на другую какую-нибудь. Э, то есть это был такой капитал. <chuckles>
М. Ну да. Интересно. Ага. Интересно. Мгм. <chuckles> Но на то время своеобразный, да, капитал, можно так и сказать, да.
Да, учитывая, что, например, новые пластинки, которые привозились тогда в в Советский Союз, это была на редкость и стоили они, а, ползарплаты родителей 1 пластинка. Да-да, и это была реальная цена 70-80 рублей за
Ничего себе. Это это понятно же, что нельзя было купить в магазине, на рынке, ещё где-то. Это было т какое-то вот из ч рук в руки, да, перед Мгм.
И да, это как раз было из рук в руки, и, эм, понятно, что когда ты пр иногда это даже имело какой-то криминальный характер, потому что по сути, э, по тем законам, э, музыка западная- это была контрабанда
Мгм.
и, э, в том числе, э, милиция, э, делала облавы, э, и, м, это было очень забавное время. Когда щас, когда рассказываешь, что вот была облава на людей с пластинками, все смеются, не могут даже представить себе такую ситуацию, а это было.
Да. М-да. Мгм. <chuckles> Да, ну сейчас да, немножко другие времена, но, ам, элементы с, э, облавами сохраняются, как говорится. Да, так вот, э, про песню, которая поднимает настроение, да. И вот та самая, а, песня получается у тебя была на кассете впервые тобой записана или у тебя, а, у тебя были пластинки все Queen, но и кассеты потом появились?
Да. Да, у меня б у меня были пластинки, э, Queen, па потому что, э, как только что Queen- это была вот такая популярная группа, она и остается. Но тогда это просто все хотели, и, э, как кто-то привозил из-за границы новый альбом, и конечно, э, у меня были друзья и коллеги, которые просто вот кто-то сумел выменять или купить, а, а мы потом всем кругом там переписывали её. То есть пластинку я держал в руках, а, понятно. Э, она у меня была физически.
Мгм. И она, вот эта песня, с остается с тобой как бы вот год за годом, да, и, э, всегда, скажем так, ощущения от неё н до сих пор не меняются, да, ты все она всегда вызывает в тебе, э, эти ощущения, чувства.
Не меняй. Да, э, у, потому что эта песня- в каком-то смысле лебединая песня Фредди Меркьюри, это последняя песня на альбоме была, как раз на последнем альбоме, а, кд Queen, а, и как-то, к особенно она получила, э, да п м, какой-то очень 2, 3 смысл после его смерти, потому что как бы как будто бы это просто какой-то реквием. А, э, и она действительно очень душещипательная и и и м мелодия, и темп, и вот например, её сразу можно узнать: вот как только она начинается она, да. Э, при при этом она, э, ни очень несложная с точки зрения музыки, э, и хорошо запоминается.
Мгм. Ну да. С первых аккордов, да? Н-да, но действительно, это, так сказать, уже, а, великая такая песня, да, исторически, м, наполненная. А была ли у тебя ещё какая-то такая песня? Понятно, что у тебя огромное количество, э, подборок различных песен и на любое настроение, и вкус. Но тем не менее, а, была ещё вот какая-то песня, которую ты можешь, э, выделить, и которая тоже поднимает настроение?
Э, да, <clears throat> эм, ну вот, э, повторюсь, что таких песен много, но вот я щас пытаюсь назвать одну, которая, м, такая она даже в чем-то смешная. Эта песня группы Deep Purple "Smoke on the Water".
Мгм. Мгм.
Э, я её услышал ещё в раннем детстве, мне было, наверно, лет года 4, а, и она настолько как бы в прям в голову в вбивается па из-за этого великого рифа, э, э, на 3 нотах. Э, кат и эт п и вот щас вот оно мне поднимает всегда настроение, потому что это и и дз воспоминания детства, и просто музыкальная ностальгия, э, и м мы просто все тогда ходили и фанатели: "Deep Purple, Deep Purple". Это было инт тоже такое, это было прям в заря. Я думаю, что эта песня даже повлияла на то, что я, э, стал, э, коллекционером музыки.
Так. Ага. Так. Ага, интересно. Понятно. Вот это интересно! А были ли такие песни на русском языке, которые вот можно тоже назвать? Или всё-таки больше эмоций вызывают песни на английском, например?
Были. Вот, э, одна из моих любимых песен- это, э, э, Юрий Антонов.
Так, <chuckles> интересно.
Эм. "Мечта, меч мечта сбывается и не сбывается". Это мы играли её даже на гитарах, пели на гитарах. Ну, много песен таких, но вот, э, одна из ярких и запоминающихся, конечно, это, эм, песня, вот, эм она об на самом деле её название не "Мечта сбывается", а на с её название "Не забывай".
А, "Мечты сбываются". Мгм. "Не забывай", ага.
Да, и вот у меня были пластинки вот эти маленькие, э, э, где было по 4 пе 2 песни с каждой стороны. Э, выпускала их фирма Мелодия тогда, и вот, э, э, была пластинка с тв в том числе и с этой песней.
Понятно. Ну что ж, это д правда очень интересно послушать такую огромную историю, тем более, а, когда у тебя есть, э, огромный огромный, а, запас пластинок, кассет и всего остального. И действительно, это интересно, как, а, с возрастом, а, вот эти любимые песни, и действительно культовые, да, и очень хорошие песни, не уходят, так сказать, из жизни, а всё равно продолжают поднимать это настроение, да, а, вызывать какое-то настроение и настрой на определенный лад. А, спасибо тебе большое!
М. Да. Безусловно. Пожалуйста, было очень интересно, э. Пока-пока!
Пока.